A! Kötü olmuş. Evet.
O çok etkilemişti beni çünkü çok garip yani pek bir anlam ifade etmiyor.
Evet, eee, haklısın. Senin bakış açını da şu anda anlıyorum. Yani tutarsız bir durum hakikaten. <chuckles> E, neden sadece Evet. İmza atılan kısmı, eee, es geçmişler? Orası biraz ilginçmiş, tabii. Peki sen, böyle, bu anıyı anlatırken ya da hatırladığında tam olarak nasıl bir şey hissediyorsun? Yani senin, böyle, ımm, belki de Lizbon bölgesine dair bakış açını değiştirdi mi ya da o otobüs hattını gördüğün zaman şey diyor musun, "Ah, be!" falan gibi böyle senin içini ısıtan bir şey hâline dönüştü mü?
Kesinlikle, o çok garipti. Yani tez Hı hı. Hı hı. Ya, otobüs hattını gördüğümde içimi ısıtmıyor çünkü sabah beklemek biraz yorucu olabiliyordu. Çünkü Portekiz'de hiçbir otobüs saatinde gelmez. İlk otobüse ya da son otobüse binmiyorsan.
<laughs> Doğru. Hımm. O! Tamam. <chuckles>
İlk otobüs de benim bindiğim otobüsün öncesiydi. Dolayısıyla ben 2'nci otobüse biniyordum ve zamanında geldiğini -şöyle, yalan olmasın 1 kere rastladım.
O! O derece.
Eee, o gün çok güzel parti yapmıştık <chuckles> o otobüs şerefine. <chuckles>
<chuckles> Ya, inanılmazmış. Peki ne zamandır orada yaşadığın hâlde sadece 1 kere bu şerefe nail olabildin ve tam olarak şey dedin mi? "Gerçekten parti yaptınız mı bunun i"
1 kere. 1 kere ya, 1 kere gerçekten. Partiden ziyade yani gerçekten kutlamaya benzer, bayağı bunun üzerine konuştuk yani birkaç saat, ııı, şey, ekibimizle. Çünkü zamanında gelen bir otobüsten bahsediyoruz. Bu ilk otobüs de değil. Yani bu
İnanılmaz. Hı hı. <chuckles> Çok güzel olmu Eee, bu hayatın akışını nasıl etkiliyor o zaman? Yani sürekli bu şekilde ilerlerse he, o zaman sen de, eee, şu ya şöyle yapanlardan değilsin yani, eee, işte, 5 dakika içerisinde geliyormuş hemen çıkmalıyım diyenlerden değilsin de ben gittiğimde bir şekilde birine denk gelirim diyorsun. Yani
Etkilemiyor işte, yani. Yok, yok, hiç gerek yok. Gelirdir inşallah daha mantıklı oluyor burada ama diğer tarafta ş
<chuckles> Hi hiç gelmiyor mu bazen de?
Ya, geliyor, geliyor, arada uğruyor. Ama <chuckles> ama bakıldığında yani zamanında şöyle söyleyeyim en basiti Portekiz konusunda: Otobüsler zamanında gelmez. Metro zamanında gelmeye çalışır. Çoğunlukla zamanında gelmeye çalışır, zamanında geldiğini pek görmedim. Çünkü o dakikanın yani 1 dakika 60 saniye normalde ama 1 dakikayı sen eğer 3 dakika olarak görürsen orada bir zaman bozuluyor yani. <chuckles> O o bir normal değil. Ama, eee, özellikle şeyi görebiliyorsun. Ben burada arkadaşlarıma akşam yemeğine davet ettiğinde çok net anlamıştım. Ya otobüsten çok şikâyet ederken, işte, ulaşımdan şikâyet ederken. Iıı, zamandan kasıt söylüyorum. Akşam 20.00'de akşam yemeğine davet edildiğinde normalde kaçta gidersin? 20.00'da yahut, ne bileyim, 20.30'dur, 19.30'dur. O aralıkta gidersin, 19.30-20.30 arası.
Imm, güzel. <chuckles> Hı hı. He. Hı hı. A! Evet. <chuckles> Hı hı. Hımm, evet. Evet, evet.

Hımm. Kalp kırıcı. <chuckles> <laughs> <chuckles>
Haber verme olayı da 2'nci çocuktan sonra. <chuckles> Ama meğer çünkü Portekiz'den bahsedeyim. Portekiz'de kesinlikle şeye ihtiyacın yok di eee, nikâh kıyma çocuk öncesi vs. öyle de bir kültür yok. 2 türlü evlilik var. Birisi Türkiye'deki normal bildiğimiz nikâh, diğeri de fiilî birliktelik evliliği denilen bir evlilik türü. Burada da kişi 2 yıl, iii, erkek arkadaşıyla yahut kız arkadaşıyla aynı evde yaşıyorsa yahut, eee, ü yani partneriyle aynı evde yaşıyorsa bunu kanıtladığı sürece bunlar evli sayılıyor. Evli sayılmasının en güzel noktası da vergiyi az ödüyorlar, gelir vergisini.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hımm. A! Güzel. Bir birliktelikten daha az pay kesiliyor yani, anladım.
Kesinlikle hatta hiç ödemiyorlar yani yıl içerisinde, öyle söyleyeyim. Evlilere Kesinlikle. Lütfen.
Süper. <chuckles> E, peki Hı hı. Eee, evlilik aslında bu kadar da, eee, yani bir şekilde artısı olan bir şey olarak sanırım orada, eee, geçerliliği var. Çok güzel. Peki neden yaşlı teyzeyi üzmüş geliniyle damadı?
Tabii ki. Yaşlı teyz bence yaşlı teyzeyle alakalı. Kişisel düşüncem. Çünkü eğer yani eğer bunu
Evet. <chuckles> Geliniyle oğlu, pardon. <chuckles>
Kesinlikle yani geliniyle oğlu hakkında bu kadar yani tanımadığı, farklı bir ülkeden birisine bunu anlatıyor. Yani tanımadığı dediğim, tamam, 2 ay vs. artık, hani, otobüste zaman geçirmişiz gayet güzel ama saat teyzeciğim saat sabah 07.00 Rica ediyorum, yani. Sen dı bu şekilde, eee, enerjik konuşman ne bileyim, 07.00'de otobüstesin, saat ta 05.00'te falan uyanman lazım senin. Kaçta uyuyorsun? Dünün, ya, olmamalı.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> <chuckles> Belki erken yatıyordur ya. Peki seni etkileyen şey tam olarak neydi? Yani o olay başlı başına bir başyapıt bence, orası ayrı, çok komik gerçekten. Eee, çünkü şey, eee, hayatın hakikaten doğal akışında olamazmış gibi geliyor. Sen anlatınca böyle ben de betimliyorum. <chuckles> Hı hı.
Hı hı. Etkileyen kesinlikle etkileyen kısım da hayatın doğal akışında bunun olması. Tam zıttı. Ama şöyle bakıldığında kültürün ne kadar bize benzediğini fark ettim. Eee, en azından Türk kültürü ve Portekiz kültürü anlamında bakıldığında, ya, biz, yani, ya, şey, e işte, t Ankara'nın herhangi bir köyündeki, eee, teyzemle ben oturup sohbet edebiliyorum ve gelinini hiç sevmiyor. Neyse ki, eee, Türkiye'deki gibi, işte, ne bileyim, biraz daha spiritüel inançları yok teyzemin. Çünkü öbür türlü teyzenin, eee, yaşlılık y yaşlılık yatırımları gidecek. <chuckles> Ödemesini yapacak yani.
<chuckles> Hımm, evet. <chuckles> Paylaşım. <chuckles> Hı hı. <laughs> Doğru. <chuckles> Peki sen hiç Türkiye'de bu tarz bir şey yaşadın mı yani hatırlıyor musun yoksa bu kadarı hiç olmadı mı?
Bu kadarı Türkiye'de yani Türkiye'de de yaşadım da bu kadarı, hani, saçma normal olmadı hiç. Çünkü bu normal o ve buraya göre normal oldu ama bu kadar saçma bir durum daha önce rastlamadım çünkü belli bir yani paylaşım yaşaman lazım. Tamam, yaşlılar konuşmayı sever. Gayet severim yaşlılarla konuşmayı. Çok
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Evet. Güzel.
Güzel ama saçma güzel bir şey.